طيب بالنسبة بقى لل للmenu اللي أنتِ بتجهزيها في الweekend دي، بتبقى أنتِ بس اللي واخدة فيها القرار أو من كُتر ما أنتِ خلاص عارفة كل واحد بيحب إيه وكده وبتجهزيها والّا بيشاركوا معاكِ، كل واحد بيقول لِك إحنا عايزين الأسبوع ده كذا، عايزين الأسبوع ده كذا، فأنتِ تبقي عاملة حسابِك والّا بت بقى تعمليها وبعد كده ياخدوا رأيه رأيِك رأ بتاخدي رأيهم فيها وكده، يعني بتعملي إيه بالضبط؟
بُص معظم الوقت أنا اللي باحُط ال الmenu هيبقى ماشي إزاي ب طول الأسبوع بس ساعات باحس
ما دام أنتِ اللي هتطبخي، فأنتِ اللي تحُطي الmenu براحتِك. <laughs>
لأ، بس بابقى عارفة يعني هو عايزين إيه بس الم الفكرة إن هُم، آآ، يعني ساعات باحس إن أنا برضه دماغي واقفة خالص ومش عارفة أفكر في الموضوع ده ومش عايزة أفكر في الموضوع ده، فباطلب بقى ساعتها "يا جماعة يعني قولوا عايزين تاكلوا إيه؟ آآ نفسُكم في إيه؟ نغيّر." م سا ساعات باحس إن أنا خلاص عيدت الأكلات كتير فزهقوا منها، فباحس إن أنا عايزة أسمع منهم بقى هُم ن نفسُهم في أكلة إيه مثلًا ما عملناهاش بقى لنا كتير فنجرب إن إحنا نعملها تاني يعني.
أيوه. <laughs> آه. مساعدة، إمم. <chuckles> إمم. حلو أوي. إمم، طيب والوصفات بقى دي اللي أنتِ بتعمليها المتجددة دي اللي أنتِ بتغيّري مثلًا بتستخدمي ده وده وده، دي أنتِ اتعلمتيها من ناس معيّنة أو اتعلمتيها من الYouTube والّا اتعلمتيها من أهلِك والّا مع التجربة والّا صحابك والّا أنتِ بتشاركي الموضوع ده مع حد، فبيديكِ وصفات وكده والّا أنتِ بتعملي إيه بالضبط؟
بس و بُص، أنا أصلًا ما كنتش باطبخ خالص في بيت أهلي فآمم، يعني ما كانش ليَّ علاقة بالمطبخ أوي، فابتديت بقى أتعلم بعد لمّا اتجوزت ونقلت بعيد عن أهلي ويعني إِضطريت بقى إن أنا أدخل المطبخ، <laughs> آه، بالضبط، فيعني الواحد كان لازم يتعلم إن هو يطبخ، لأن ما فيش حد تاني هيطبخ، فبس، واحدة واحدة ابتديت إن أنا أتعلم من على الYouTube بصراحة، لقيت مُحتوى حلو جدًا على الYouTube آآ يعني ط طُرُق بسيطة جدًا وخطوات بسيطة والأكل بيطلع حلو فعلًا، آآ ففي كذا كام حد بيقدِم محتوى حلو أوي بالذات لحد مبتدئ يعني، ده ساعدني جدًا في الأول. وبعدين بقى ابتديت إن أنا أعرف شوية
إمم. اضطريتِ تتعلمي، <laughs> أيوه. <chuckles> آه. حلو أوي. حلو جدًا. إمم. تطوري الموضوع بقى من نفسِك.
آه بالضبط. آمم، ابتديت بعدها إن أنا أعرف إيه اللي بيتضاف على إيه، فممكن إن أنا من غير ما أتفرج على حاجة عادي، إن أنا خلاص آآ أحط أنا التوابل بتاعتي.
فهمتِ آه، إمم.